Oui bah en fait, heu, c'est vrai que les fêtes arrivant, je dois faire un peu plus attention.
Mmh mh.
Heu, alors je t'explique un peu pourquoi. Heu, parce que j'ai l'habitude de faire attention quand même à mon budget. Et heu, je me suis déjà fait avoir, d disons à faire un achat coûteux, heu, qui était pas prévu. Je sais pas si tu es si ça s'est ça t'es déjà arrivé?
Mmh mh. Mmh mh.
Et
Heu, si ça m'est ça m'est déjà arrivé hein. <chuckles>
D'accord. Et heu, bah moi je s en général, ça m'arrive rarement.
OK.
Et là heu, je quand même heu, heu, pour les fêtes, je sais pas trop, heu, on est on est comment dire, heu? Heu, attiré par plein de de promotions, de publicités, je sais pas comment toi tu t'en sors, pour éviter ces achats? Je sais pas si tu as des conseils à me donner à ce propos?
Mmh mh. Bah écoute, déjà, je te remercie de me p de me partager bah f un peu cette histoire et du coup, je comprends le fait aussi avec les, heu, avec les soldes et tout, ça donne envie. Et heu, on va dire est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus genre du coup, tu m'as dit que c'était ar ça arrivait assez rarement, mais est-ce que tu as peut-être une fréquence? Et on va dire, quel est le montant approximatif en gros de tes z de ces achats-là en tout cas?
Heu Oui.

Exactement. Comme ça, tu tu peux savoir qu'au bout d'un moment, bah si tu as plus d'argent, il y a plus d'argent. Je veux dire voilà, faut faut arrêter. Ça veut dire que c'est c'est on va dire c'est c'est trop et c'est vrai que alors j'entends parfaitement le fait maintenant les magasins c'est vrai qu'ils font des sortes de labyrinthes, c'est un peu maintenant comme des dans les supermarchés, hein, maintenant c'est un peu des labyrinthes, hein. On passe toujours un peu devant les boissons et cetera et dans les magasins, on va dire où tu as plein de petits objets, mais au final, on sort avec plein de petits objets, mais ça rend cher sur, heu, la facture, sur on va dire sur le ticket de caisse. C'est vrai qu'ils font de plus en plus ça et ouais, moi, pour moi, le 1ᵉʳ conseil, c'est vraiment, heu, on va dire de, heu, de budgétiser ça. Parce que je suppose que quand tu vas dans ce magasin, des fois, tu as pas forcément d'idées, mais c'est quand tu vois les objets que ça donne des idées, c'est ça?
D'accord. Oui. <laughs> Mmh mh. Exactement. Mmh mh. Oui, exactement, parce qu'en fait à la base, heu, je planifie rien, c'est juste, heu, je pense, c'est un peu se faire plaisir.
Mmh mh.
Heu, alors aussi il faut savoir que sur les réseaux sociaux, heu, maintenant de temps en temps alors c'est même plus des pubs, c'est des personnes qui s'attribuent, on va dire, heu, le rôle d'ambassadeur, alors souvent c'est d'ambassadrice chez les filles, heu, pour telle ou telle boutique, c'est réel, hein. Heu, quand tu vas sur les réseaux sociaux en tout cas, heu, les filles tombent que sur ça, même si on cherche quelque chose, on va dire de plus sérieux, à chaque fois, à chaque nouvelle annonce, il y a, enfin, on on trouve on tombe facilement sur ce genre de, heu, de petites vidéos et on est attiré. À chaque fois je me dis: «Je regarde pas, je regarde pas», et heu, elle me dit: «Oh, ne manquez pas la der le dernière, heu heu, la dernière promotion, il en reste plus, voilà». Bah alors là, je me fais avoir, je sais pas comment faire.
OK, OK. Mmh mh. Oui. Je je Ouais, j'en j'entends j'entends clairement. Je vois aussi, par exemple, pour les voitures, les trucs pour laver les vitres, et cetera, heu, pas cher, mais qui sont qui fonctionnent bien, je Ouais, je vois je vois vraiment, heu, par rapport à ça, et éventuellement, alors c'est sur quel, heu, outil de on va dire quels réseaux sociaux que tu vois ça, principalement?
Oui, <chuckles> ça c'est côté garçon.